अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है के जीवन में अगर कोई बहुत प्यारी चीज़ है, तो वो पालतू जानवर होते हैं क्योंकि पालतू जानवर आपके जीवन को बदल देते हैं, आपके जीवन में खुशी लाते हैं। देखिए ना ऐसे अगर आप मनुष्य देखते हैं कि जिन्होंने अ, जिनके पास पालतू जानवर होते हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पालतू जानवर नहीं होते या जिन्होंने कभी कोई जानवर पाला नहीं होता, उनमें बड़ा आपको अ, फ़र्क नज़र आएगा क्योंकि जो पालतू जानवर होते हैं, उनको जब आप पालते हैं अपने पास रखते हैं, तो समय बिताने में भी आपको आसानी होती है। फिर इससे एक और बहुत बड़ी बात जो होती है वो ये है कि पालतू जानवरों के साथ समय बिताने से जो अ, एक सामाजिक न संबंध है, वो भी बहुत मज़बूत होता है लोगों के साथ और फिर पालतू जानवरों के साथ खेलने से सबसे बड़ा जो मुझे लगता है, वो ये है कि तनाव कम होता है। आपकी देखिए ना ह जीवन आजकल तो आपको पता है किस दिशा में चल रहा है। अ, तनाव तो हर चीज़ में है और ये समय ही तनाव का कहा जाता है कि, जिस तरफ देखो कुछ ना कुछ हो रहा है। कोई ऐसी बात हो रही है कि तनाव की आप खबरें देखते हैं तो ब खबरें देखकर आप जब अ, उसपे देखते हैं न्यूज़ तो आप कहते हैं कि भई, ये क्या हो रहा है इस संसार में। तो उस वक़्त ऐसे समय में पालतू जानवर कोई आपके पास कुत्ता है, कोई बिल्ली आपने पाली हुई है, कुछ भी है तो वो आपको बिल्ली जो आपके पास है, वो आपको बहुत प्यार करती है, आप उससे प्यार करते हैं। तो आपका समय उसमें बीत जाता है और आपके अ, दिमाग से वो बात निकल जाती है कि कहीं पर कोई जंग हो रही है, कहीं पर कुछ ये हो गया जो आपने न्यूज़ में देखा। आप कुछ समय के लिए वो सब भूल जाते हैं। तो पालतू आपके अ, बहुत प्यारे होते हैं क्योंकि वो आपको ऐसे तनाव से बचा लेते हैं। तो आपका कोई क्या है ऐसा आपकी अ, जीवन में कि आपने भी कुछ क कोई कुत्ता, कोई बिल्ली कोई पाला हो और आपका कैसा इसमें रहा ये वो समय?
उ, जी। जी। जी, जी, जी। कम होता है, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या हो रहा है बिल जी, जी, जी। जी, जी। जी अ, मेरा अपना तो नहीं है, बट जो मेरी बुआ के बच्चे हैं, उनके पास है और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वहाँ जाता रहता हूँ, तो वो भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा फ़ैमिलियर हो चुका है और उसका मुझसे मतलब कुछ ज़्यादा ही आम तौर पे ऐसा होता नहीं है कि एक तो जो जिन जिन जिन्होंने पाले होते हैं पेट्स उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। जो लोग आते-जाते रहते हैं, उनका वो उनको जानते ज़रूर हैं, मगर ऐसा कोई बहुत अच्छा बॉन्ड ऐसे बनता नहीं जैसे अपने अपने ओनर से उनका बॉन्ड होता है, बट अगर मैं अपनी बात करूँ, जैसे मैं वहाँ लेकिन क्योंकि मैं वहाँ बहुत ज़्यादा जाता रहता हूँ, तो मेरे साथ उसका कुछ ज़्यादा ही अच्छा बॉन्ड है, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है हमेशा और एक तो उसको खेलने की, बड़ा खेलने का बड़ा शौक रहता है। वो हमेशा उसको है कि बस खेलते रहो मेरे साथ, तो ये जो आपने बात कही थी कि आपके मन में कोई तना एक तो क्योंकि दुनिया ऐसे-तैसे चल रही है कि तनाव कुछ ज़्यादा ही है, फ़्रस्ट्रेशन है, अनोयमेंट है लोगों के अंदर। छोटी-छोटी चीज़ों को लेके लोग आजकल ऑफेंड हो जाते हैं या फिर थोड़े-से भी टेंशन में आ जाते हैं। तो हाँ, ये मैं बिल्कुल सही मानता हूँ कि अगर आपका पास एक पेट है। एक पालतू जानवर आपके पास है ना, तो उसके साथ आप समय बिताते हैं, तो आपको पता नहीं चलता है और आपको जो भी चीज़ें आप पहले सोच रहे थे ना, वो आपके दिमाग से बिल्कुल हट जाती हैं। तो ये तो बिल बिल्कुल मानता हूँ और अगर मैं एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ, तो जैसे मैं जिन बुआ की मैं बात कर रहा था, जिन बुआ के बच्चों की एक्चुअली क्या है कि उन बुआ की अ, ये कोविड के टाइम पे डेथ हो गई थी। तो जो उनकी जो हाँ, तो उनकी जो बेटी हैं बेसिकली। हाँ जी, तो उनकी जो बेटी हैं बेसिकली मेरी जो दीदी हैं।
हाँ। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ। हुँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, आपको पता ही है। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। अच्छा। ओहो! हाँ, हाँ।
उनका बहुत ही अच्छा बॉन्ड था अपनी मम्मी से, जो ऑब्वियसली हो स होता ही है, हर किसी का बट उनका कुछ वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज थी। बहुत ज़्यादा क्लोज थी, तो क्या हुआ था कि उसके बाद कुछ अब क्योंकि हो गया था, तो उसके बाद क्या था कि, वो थोड़ा अ, होता ही है, थोड़ा डिप्रेशन में चले ही जाते हैं सब क्योंकि उनका तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ बॉन्ड था, तो वो बहुत ज़्यादा जब मैं ब गया भी था वहाँ, तो मुझे महसूस हो गया था कि, भाई जिस तरह से वो बात कर रही थी। जितना वो नेगेटिव साउंड कर रही थी अपनी बातों में, ऐसा लग रहा था कि ऐसे उनको लग रहा है कि अब कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है, तो मैं भी उनके साथ काफ़ी रहा था उस टाइम पे और उसके बाद क्या है कि जो उनके भाई हैं। अ, उनके जो बड़े भाई हैं, फिर वो एक अ, पेट लेके आए, एक डॉग लेके आए, जिसकी मैं बात भी कर रहा हूँ कि मेरा भी काफ़ी अच्छा बॉन्ड है उससे अब, तो उन्होंने उसका नाम स्कूबी रखा था, तो हाँ जी, स्कूबी रखा था। हाँ, तो जब वो लेके आए थे, तो अ, अब जब वो अब जब मैं वहाँ जाता हूँ, जो मैं उसकी उस पेट के आने के बाद, स्कूबी के आने के बाद, जितना मैंने उनमें बदलाव देखा है ना कि अब वो जितना खुश रहती हैं। जितना वो उनके साथ खेलता है, जितना उनको प्यार वो करता है और वो उन्हें जितना प्यार करती हैं ना, मतलब जैसे कोई अ, मतलब कोई बच्चा नहीं होता आपने घर का, वैसे ही उनको ट्रीट करती हैं। वैसे उनको प्यार करती हैं और वो ये कहते हैं कि अब उन्हें लगता है कि मतलब उनको देख के लगता है कि हाँ, भाई कोई है उनके साथ, जिनके साथ इमोशनली भी बहुत ज़्यादा वो कनेक्टेड हैं। तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है उसके बाद से, तो उस वक़्त से और अब अब अब के वक़्त में अगर देखा जाए, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा अब तो वो कुछ ज़्यादा ही बोलने भी लगी हैं। पहले वो उतना नहीं बोलती थी और उस टाइम पे तो ख़ैर कुछ ज़्यादा ही अ, थोड़ा नेगेटिव हो गई थी, बट अब वो ब बोलती बहुत ज़्यादा हैं, हँसती भी हैं। अब तो बाहर भी जाती हैं। आपके वो ऑफ़िस भी जा रही हैं, तो काफ़ी कुछ सुधर चुका है अब ज़िंदगी में ना, तो मुझे लगता है कि वो जो एक बहुत बड़ा चेंज वो स्कूबी के आने के बाद ही आया। तो मुझे लगता है कि पेट्स के आने के बाद ना कुछ तो है जो लोगों में बदल जाता है। उनका वो एक जो फ़्रस्ट्रेशन होती है, जो तनाव होता है ना, वो दूर हो जाता है बिल्कुल।
हाँ। अच्छा, अच्छा। अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ। ओहो! अच्छा। अच्छा। अच्छा। स्कूबी। स्कूबी डू। <chuckles> हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा अच हाँ, हाँ। हाँ, ये तो है। अब देखें, जैसे आपने ये बात बताई ना, तो अ, इस तरह सबसे बड़ी बात ये है कि उनका तनाव कम हुआ और वो जीवन की तरफ वापस लौटी। उनको एक इतना बड़ा गम मिला था कि वो उससे बहुत ज़्यादा बिखर गई थीं, टूट गई थीं। लेकिन एक पालतू जानवर ने उनको अ, जीवन में वापिस लौट कर आने पर मजबूर कर दिया। ये कितनी बड़ी बात है कि देखिए आपको, आपके साथ के जो अ, मित्र होते हैं, आपके अ, माता-पिता होते हैं, आपके बहन-भाई हैं, वो आपको उस बात पर मजबूर नहीं कर सकते, वापिस जिन जीवन की तरफ लौट कर आने पर नहीं ला सकते, जो कि एक पालतू जानवर कर सकता है। जो एक प्यारा-सा कुत्ता कर सकता है, जो एक प्यारी-सी बिल्ली कर सकती है या और ऐसे जो पाल दे पाले जाते हैं। कोई अ अ, किसी ने तोता भी पाला होता है। आप देखें, क्या हम मैंने ये देखा है क्योंकि हमारे अ, घरों में ऐसा बहुत ज़्यादा आपको पता है वहाँ पर अ, भारत में बल्कि यहाँ पर भी अ, हर जगह पर जो है, कहीं पर भी आप पूरे अ, संसार में कहीं पर भी देश में चले जाएँ, तोते भी पाले जाते हैं, परिंदे हाँ, तोता कई लोगों ने पाला होता है और वो अ, ऐसा होता है कि बोलने वाला तोता होता है। बड़ी अच्छी मीठी-मीठी बातें करता है। तो ऐसे लोग देखिए, ऐसे व्यक्ति भी हैं कि जो अपने जीवन में अकेले रह जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो तोता जब पालते हैं, तो उससे बातचीत शुरू कर देते हैं और बातें करते हैं, तो उनको एक सहारा मिल जाता है, उस व्यक्ति को उसका एक अ, साथी मिल जाता है, उसका एक मित्र मिल जाता है। तोते की सूरत में ना कि वो उससे बात कर सकता है और उसका जवाब भी देता है। तो ये है, ये बड़ी प्यारी एक बात है। अच्छा अगर मैं ये बताऊँ आपको कि मेरा इसमें कैसा रहा, तो हमारे एक मित्र हैं
हाँ जी, हाँ जी। जी, जी, जी। जी, जी। हाँ जी, हाँ। जी, जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल बोलने वाला होता है। हाँ, जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी।
और वो एक अ अ, थोड़ा-सा हाँ ब अ, ब अ, पास तो नहीं लेकिन इतना है कि हम एक बार उनके घर गए और वहाँ पर हमने देखा कि वो इतना प्यारा उन्होंने एक अ अ, कुत्ता पाला हुआ। उसको कुत्ता कहते हुए भी बुरा लग रहा था, यकीन करें, क्योंकि वो अ, था तो कुत्ता ही लेकिन वो इंसानों जैसी हरकतें कर रहा था। लगता था इंसान है, इतना समझदार और इतना वो हर चीज़ को समझता था और ऐसे प्यार करता था क्योंकि हम कुछ दिन वहाँ पर रही मैं, तो वहाँ पर वो मुझसे भी इतना मानुस हो गया और उसका नाम हंशू था और हंशू इतना मानुस हो गया कि वो मेरे पास आके बैठ जाता, फिर ऐसा हुआ कि अ, घर वाले नहीं थे। घर में सब लोग गए हुए थे बाहर, तो वो अ अ, इंतज़ार कर रहा था और मेरे पास बैठा हुआ था, बड़े आराम से प्यार से, तो उसको लगा कि बाहर कोई खटका हुआ है, कोई आया है, तो उठ के भाग के गया कि शायद उसके मालिक आ गए हैं और क्या हुआ कि दरवाज़े के पास जाके खड़ा हो गया और देख रहा है बाहर झाँक के। कभी खिड़की की तरफ जा रहा है, वहाँ पर जाकर बैठ के देख रहा है, कभी दरवाज़े की तरफ जा रहा है, तो इससे देखें कि जो ये अ, पालतू होते हैं, पालतू जानवर बिल्ली हो, कुत्ता हो, वो अपने मालिकों से कितना प्यार करते हैं। यानी अ, इंसान मनुष्य होता है, वो शायद इतना वफ़ादार नहीं होता, जितने ये पालतू-जानवर वफ़ादार होते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं?
हाँ जी। हुँ जी, हाँ जी। अच्छा। <chuckles> हाँ, जी। अच्छा। जी, जी। हाँ, जी। हाँ, जी। हाँ जी। जी, जी। बहुत ज़्यादा, जी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। जैसे आपने बताया कि वो दरवाज़े पे जा के खड़ा हो गया। ऐसा मतलब बिल्कुल स्कूबी के साथ भी यही मतलब उसको ऐसा लगता है, उसको पैरों की आहट से ही पता चल जाता है कि कौन ऊपर आ रहा है और कौन नहीं? तो मतलब जैसे जो भैया हैं, वो जैसे अ, ऑफ़िस से आते हैं, तो उसको पता नहीं ऐसे क्या-क्या उसको महसूस होता है या क्या उसको सुनाई देता है? उसको पैरों की आहट से पता चल जाता है कि हाँ भई, भाईया आ चुके हैं। तो वो दरवाज़े पे जाके खड़ा हो जाता है और पूछें हैं ही वो अपनी टेल हिलाता रहता है, तो आपको पता चलता है कि वो कितना खुश है और मैंने तो ये मतलब जैसे कि आपने कहा, ये देखा मैंने कि उ उनको आपसे कुछ बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं, सिवाय प्यार के या आप उनका थोड़ा टाइम बिताए। उससे ज़्यादा उनको कुछ चाहिए भी नहीं और एक तो वो इतने इनोसेंट होते हैं ना। जैसे आप इंसानों में नहीं कह सकते सभी इंसान बहुत इनोसेंट हैं आज के टाइम पे, तो बिल्कुल भी नहीं कि सब में इतनी इनोसेंस है, बट जानवर ज बट अगर आप बिल्कुल अगर आप पेट्स बिल्कुल और आप पेट्स को देखिए, तो उनमें इतनी इनोसेंस है ना। वो आपसे कुछ ज़्यादा चाहते भी नहीं है और आपको बहुत प्यार करते हैं और उन ब भले ही बोल नहीं सकते, बट आपको पता चल जाता है कि वो आपकी बात समझ रहे हैं। जैसे अगर मैं जैसे स्कूबी के साथ भी हमने कई बार देखा है कि वो उसको बैठने के लिए बोलो, बैठेगा। उसको पास बुलाओ, वो पास आएगा। उसको ज अब वो उसको ऐसा है कि जब हम कुछ खा रहे हैं, चाहे आप कुछ भी खा रहे हो मतलब वो आके ना वो अ, वो आके आपके बिल्कुल ठीक सामने बैठ जाएगा और आपके मुँह को ताकेगा और उसकी एक आदत है कि जैसे ही वो कुछ देखता है कि हम कुछ खा रहे हैं ना, उसके मुँह से पानी टपकने लगता है बहुत-बहुत जल्दी। तो ये सब चीज़ें देख के पता चलता है कि हाँ भाई वो वो बोल नहीं सकता बट वो एक्सप्रेस कर पा रहा है कि वो क्या चाहता है अभी आपसे। तो ये तो मैंने देखा है। हाँ, जी।
हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। बिल्कुल भी नहीं। कोई भी नहीं रहा अब तो। कोई भी इनोसेंट नहीं रहा। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। ऐसा ही है, ऐसे। अ, अच्छा इसमें देखिए, ये अब ब मैं तो बहुत शौक से देखती हूँ कि पालतू जानवरों की जो वीडियोज़ बनती हैं, अब तो सारे पूरे-पूरे चैनल सिर्फ इसी के ऊपर हैं। लोग क्या करते हैं, ये जो उनके पालतू होते हैं, उनकी वो उनको फोटोग्राफ करते रहते हैं, उनकी तस्वीरें भी बनाते रहते हैं, उनकी वीडियोज़ भी बनाते रहते हैं, फिर वो उसको डाल देते हैं यूट्यूब चैनल पे। ये और आपको मिल जाएँगे ऐसे बहुत सारी जो ऐप्स हैं आजकल, उसके ऊपर आप देखें कि कितने अ, आपको मज़े की अ, वीडियोज़ मिलती हैं, आपका दिल लगा रहता है। हाँ, और आपका जो एक अ, बंधन है उससे समाज के साथ एक बंधन भी जुड़ा रहता है ना। आप जैसे अ, बहुत सारे लोग जो तनाव में होते हैं, वो अपनी उम्मीद छोड़ जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, लेकिन इस तरह की वीडियोज़ देख के, तस्वीरें देखकर, उनका फिर दिल करता है कि वो वापस जीवन में आएँ। और कुछ देर को, चलो अगर वापस जीवन में ना भी, लेकिन कुछ देर को उनका दिल बहल जाता है। तो आपने देखा हाँ, हाँ। अच्छा आपने देखा होगा इसके ऊपर कई फ़िल्में भी बनी हैं और उसमें जैसे फ्रैंकनस्टाइन है, एक बहुत अ, काफ़ी अ, पुरानी, लेकिन बहुत मशहूर ये है फ़िल्म। उसमें एक ऐसे ही है, एक पालतू पे ही है और हम कई एक ऐसी फ़िल्में भी मैंने देखी कि जो इसी के अ, टॉपिक पर बनी थीं, और उसमें अ, जो पालतू कुत्ता था, उसने अपने मालिक के साथ जान दे दी। या फिर ये कि अपने मालिक को कैसे बचाया दुश्मन से, और ऐसे हालात से। या फिर ये कि ऐसी भी हमने कहानियाँ देखी हैं या पढ़ी हैं किताबों में और फ़िल्में भी उसके ऊपर बनी हैं कि पालतू कुत्ता अपने हाँ, अपने मालिक के जाने के बाद कैसे वो अ, बरसों तक अप उसने द सारे पल अपने, उसके जहाँ पर उसकी आखिरी वो थी, वहाँ पर बिताए और उस जगह पर बैठा रहा। आपने भी देखा होगा ना ऐसी?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
बिल्कुल, बिल हाँ जी। उम, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, दहल जाता है। जी, बिल्कुल।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 जी, जी, जी। जी, बनी है, बिल्कुल, बिल्कुल। इंतज़ार में काट दी।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
हुँ, आ हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ। अच्छा। अच्छा। हाए! देख रहीं हूँ। अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, बहुत ज़्यादा। जो ऐसे पालतू जान इंसान पे जब ज़ुल्म होता है तो इतना ज़्यादा अ अ, दिल को वो नहीं होता। लेकिन जब किसी पालतू जानवर पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर कुछ ऐसा हो रहा हो, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा हो तो दिल बहुत दुखता है और इंसान अ, रोना शुरू कर देता है। अब जैसे कि आपने ये बात की तो ऐसे एक ल अभी कुछ अ, साल पहले अभी बल्कि उसका जो एक तीसरा हिस्सा है वो तो अभी आया है ए सीक्रेट लाइफ़ ऑफ़ पेट्स। वो बहुत ही अ, मज़े की है। अ, देखी होगी आपने, वो देखने का इतन हाँ, हाँ, इतनी हँसी आती है, इतनी हँसी आती है वो देख के और बच्चों को बहुत पसंद है। बल्कि बच्चों को क्या बड़ों को भी। मुझे तो बहुत पसंद आई वो, कि कैसे वो उनकी जो सीक्रेट लाइफ़ है वो एक देखिए इससे इंसान को ये सोचने का मौका मिलता है कि आपके घर में जो कुत्ता या बिल्ली है, हो सकता है कि उसकी भावनाएँ अ, को आप ना समझ पाते हों लेकिन वो क्या सोचता है, उसकी भावना क्या है, क्या आप इससे सहमत हैं?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
बहुत पसंद आती है बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मुझे तो कई मतलब अंदाज़ा आपको फिर भी लग जाता है। जैसे कई बार जैसे कि मैंने बात की वो स्कूटी के बारे में जैसे मैं बात कर रहा ना। जब वो उदास होता है तो आपको पता चल जाता है कि वो उदास है, वो एकदम शांत कोने में बैठा रहता है। तो आपको पता चलता है कि वो किसी चीज़ को लेकर मायूस है या सुस्त है या कुछ तो है। तो पता चल जाता है आपको और क्योंकि वो एक एक तो जैसा कि आपने कहा बुरा इसलिए लगता है क्योंकि इंसानों में क्या है कि इंसानों में आपको हर तरह के इंसान मिलेंगे जो इतने इनोसेंट ना हों, थोड़े-से बुरे हों बट जानवरों में ऐसा कुछ नहीं है। जानवरों में आपको वो इनोसेंस नज़र आती है तो आपको ऐसा लगता है कि यार, इन्होंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है तो इनके साथ इतना बुरा हो क्यों रहा है।
हाँ। हाँ। हाँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसपे अ, ये व जो हैं पालतू जानवर इनसे मुझे बहुत प्यार है और सबको यही चाहिए कि वो उनके साथ अच्छे से रहें और पालतू जानवरों पे ए अ, अत्याचार नहीं होना चाहिए और उनको बड़े प्यार से रखना चाहिए अपने और क्योंकि वो इंसान के तनाव को कम करते हैं।
जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा इस टॉपिक पे बात करके।